Ou ou
Ah c'est com au restaurant c'est compliqué, heu, on a sent pas l'odeur avant de voir le plat. Heu, sur la partie, heu, heu, sur la partie la pri
Mais, quand le plat arrive su à table, la 1re chose que tu fais? Tu
Ah oui, parce que là, en fait, avec la la vue du plat, c'est la 1re des choses, en fait.
Ouais.
Heu, si le plat sent pas bon, ça donne pas envie, en fait.
Ah! Ç ç mais si le plat est beau, est très beau, mais, qu'il sente pas bon?
Mais, heu, oui, c'est Ouais. Ah, heu, je pense que ça donne pas envie, quand même. Même si la vue prend le dessus, heu, dans ces moments-là, sur un plat notamment chaud heu, c'est p c'est moins vrai sur un plat froid je pense, parce qu'il y a moins d'odeur, mais sur un plat chaud, heu, bah, c'est la 1re chose qu'on sent au-dessus de l'assiette et si l'odeur est pas bonne, heu, ouais c'est je pense, ça met un frein en fait à
Ouais. À à ton envie de manger. Est-ce qu'il y avait une odeur, heu, que tu aimais pas avant et que maintenant, heu, vraiment tu aimes trop?
à la consommation, quoi. Ouais, exactement. Ah bah, heu, heu j'aime toujours pas, ouais, ouais, ouais, heu, c'est l'endive au les endives au jambon, chaudes, les endives chaudes.
Les endives chaudes.
Il y a un amertume une amertume, heu, un goût en fait, ça me ferait, heu, vomir tellement, heu, je je peux plus en manger, donc, heu, j'ai banni ce plat en fait.
Ouais, qui ressort?